Heu, j'ai remarqué un truc chez moi, c'est que, heu, bah, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a fait remarquer et ça m'y a fait penser a après, depuis, heu, et j'arrête pas de penser à ça parce qu'en fait, ça ça m'a un petit peu touché parce que c'est vrai. C'est le fait que j'arrête pas de m'autocritiquer tout le temps. Donc en fait, à chaque fois que je fais un truc, heu, je vais souvent me dire: «Ah beh, écoute, je sais pas si c'est bien, heu, ça pourrait être mieux». Hem, et puis ça ça m'amène vers un espèce de, beh, de perfectionnisme dans tout ce que je fais, hein. Ça peut être, heu, par exemple, au au travail, heu, je vais passer des heures sur un truc, mais, heu, si heu, par exemple, heu, je nettoie, heu, l'évier de la cuisine, et bah, c'est pareil! Heu, s'il y a une petite tâche, bah, je vais pas arrêter, heu, tant que c'est pas immaculé, heu, super propre partout. Et hem, et ça, ça commence toujours par, heu, bah, ces petites pensées d'autocritique qui sont toujours là. Et bah, je franchement, je sais pas d'où est-ce qu'elles viennent, heu, comment ça se fait que que c'est comme ça mais, en tout cas, c'est, heu, c'est là depuis, heu, beh, je sais pas combien de temps mais, heu, mais c'est bien en place, quoi. Donc je voulais en parler avec toi déjà et puis voir si on pouvait pas p essayer de trouver un petit peu une petite solution à tout ça.
Mmh mh. Mmh. OK. Bah, écoute, je comprends et déjà je te remercie de me faire confiance pour qu'on puisse en discuter, voilà. Et je peux comprendre que ça peut être difficile à vivre parce qu'en fait, heu, voilà, tu te critiques tu te critiques tellement toi-même qu'en fait ça te démotive, ça te rend peut-être triste d'une manière ou d'une autre, hein, voilà, hein. Parce que s forcément, les recevoir déjà recevoir des critiques déjà d'une personne au bout d'un moment tu en as marre, mais en plus si ça vient de de toi-même, bah, là, c'est doublement négatif. Et heu, est-ce que est-ce que tu as un moment, un moment propice quand à quand est-ce que tu te fais ces critiques? Et en fait, quand tu remarques, heu, un peu ces pensées qui arrivent, ces critiques qui peuvent arriver?
Mmh. Mmh. Ouais. C'est ça. Mmh mh. Heu, ça va être alors, heu, je vais avoir un exemple. Par exemple quand j'étais en, hem, quand j'étais en quand j'ai fait mes études de de photographe, heu, c'était quand je présentais mes, hem heu, mes photos de, heu, de de de fin de de fin de trimestre, heu, par exemple. Donc à à chaque fin de trimestre on avait un un truc à rendre et heu, il fallait présenter devant toute la classe et et je me rappelle, heu, d'un jour, en fait, où bah, j'avais présenté et heu, tout le monde avait fait j'avais fait quoi? J'avais fait, heu, ouais, c'était un truc, heu, assez artistique avec, heu, avec des fourchettes. Mais, heu, mais super bien éclairé, sur un truc en, heu, en miroir et ça faisait un effet, heu, très très, très sympa et et bref, moi j'avais vu un tout petit truc en fait, hem, qui allait pas. Parce que dans la symétrie en fait, j'aurais pu arranger un petit peu mieux, heu, certains éléments et quand tout le monde faisait: «Oh waouh, dis donc! C'est vachement bien et tout» et même les profs, hein. Même la prof m'a dit: «Ah ouais c'est bien» et bah, moi j'étais le seul qui a, heu, bah, ouvert ma bouche, qui a fait: «Ouais mais en fait ça, heu, c'est pas très bien et et ça ça pourrait être mieux». Donc ça c'est un c'est un bon exemple de de quand ça arrive c'est quand je dois
Mmh. Mmh mh. Mmh.
q ouais quand je quand je dois montrer un truc aux autres peut-être, ouais, mmh.
OK. OK OK et heu, j'ente j'entends en fait le fait de voilà de se remettre en fait j'ai l'impression que tu te critiques pour te remettre tout le temps en question, même quand le travail est par est entre guillemets «parfait». C'est un peu ça ce que j'entends?
Heu, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est exactement ça, ouais. En fait, heu, tout le monde va me dire que, heu, bah, c'est parfait mais moi je vais je vais être le seul à voir, heu, à voir des des des petits trucs, heu, bah, que, heu, je une fois que je les ai vus en fait, heu, je peux plus, heu je vois que ça quoi et heu et c'est ça qui va entraîner c c ces petites pensées autocritiques à chaque fois que je vais faire un truc nouveau en plus. Mmh.
Mmh. Mmh. Non mais j'en j'entends complètement et je peux comprendre et déjà je suis désolé que tu te sentes comme ça. Parce qu'en fait j'ai l'impression que même quand tu fais un on va dire, bah, du coup un voilà, heu, un truc parfait tu vas toujours t jamais te sentir, heu, bien et surtout tu vas jamais apprécier les compliments et avant que tu te penses à te critiquer, heu, intérieurement, heu, heu, tout ça, qu'est-ce qui se passe juste avant cette pensée-là? Heu, q pourquoi ça se déclenche? Pourquoi peut-être peut-être que tu as vécu trop voilà qu'on p heu, on à chaque fois quand tu étais plus jeune on disait il faut que ce soit parfait? Il faut toujours que tu ailles plus loin? Et du coup le fait que même quand c'est parfait, peut-être que tu vas plus loin quoi?
Ouais. Heu Alors j'ai <sighs> n ouais c'est, heu, c c'est intéressant comme, heu, comme point de vue. Parce que j'avais jamais pensé à à réfléchir à ça à l'envers. Mais peut-être qu'il y a une, heu, une peur que ça plaise pas en fait et que, heu et qu'on me dise, heu: «Ah, heu, bah c'est pas bien ou c'est mal fait» et heu et et et et ça je pense que ça me blesserait, heu, pas mal en fait et ouais ouais. Bah, tu vois le le fait d'en parler, bah, peut-être que ça vient de de quand j'étais jeune et heu ouais, ouais il y a peut-être des trucs qui qui refont surface. Je me rappelle que quand j'étais gamin j'aimais bien dessiner et puis en fait, heu, on m'avait dit: «ouais mais c'est pas terrible» et heu. Bah, ça je je pense que ça m'a suivi un petit peu partout et je pense que depuis cette, heu, bah, depuis cette enfance j'ai ah c'est marrant parce que j'avais jamais réfléchi à ça mais, heu, ouais je pense que le point de départ c'était ça en fait. Heu, heu, quand je faisais mes dessins et qu'on m'avait dit que, heu, ouais bo oh c'est pas terrible quoi et heu, et et et j'ai toujours, heu ouais j'ai jamais pensé à ça dans ce sens là mais mais ça m'est toujours resté, mmh.
Mmh. Mmh. OK. Mmh. Mmh mh. Ouais bah, voilà, après j'en suis désolé parce que forcément du coup fi ah c'est un mal pour un bien si on peut dire ça comme ça. Mais ça reste un mal parce qu'en fait c'est bien parce que maintenant tu vas tout le temps chercher plus loin, tu vas tout le temps plus loin du parfait, mais du coup tu arrives plus à te satisfaire du parfait que tu as et que les autres n'ont pas déjà. En gros.
Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, ouais il y a il y a un côté il y a un côté positif où le travail va être extrêmement bien fait à à à chaque fois. Mais mais il y a aussi quand même un négatif où, heu, b bah moi je serai jamais satisfait, heu, de de mon côté quoi. Donc il y a un petit peu un un un petit déséquilibre à à ce niveau-là. Mmh.
Mmh. Mmh. Nan mais j'entends complètement et et c'est pense je veux dire, est est-ce que ça t'arrive du coup, heu, est-ce que ça es est-ce que à c'est tout ça là, le fait, que voilà tu t'autocritiques, est-ce que ça t'arrive sous une certaine situation? Ou c'est parce qu'en fait, tu repenses à une personne? Est-ce que tu repenses du coup quand tu t'autocritiques, tu repenses à cette personne qui avait dit que tes dessins n'étaient pas forcément, heu, de très bonne qualité? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu penses quand tu t'autocritiques?
Heu, bah non justement, je pense que c'était tellement enfoui, heu, loin dans mon cerveau que que j'y pensais même pas. C'était juste que, heu, j'avais cette sensation que c'était pas assez bien et qu'il fallait, heu, qu'il fallait faire mieux, en fait, mais heu, je pense que je l'ai enterré tellement loin dans ma tête que, bah, que je pensais même plus à la la situation initiale, en fait.
OK. Mmh. Non mais OK, ouais j'entends bien et et comment, heu, j'en j'entends bien et je comprends et comment ces pensées en fait, elles te font ressentir quoi? Est-ce que tu ressens de la tristesse de plus tard de t'autocritiquer? Heu, qu'est-ce que tu ressens, en fait, à à cause de ces autocritiques là?
Bah après ouais, il y a un petit peu de il y a un petit peu de d de tristesse parce que, heu heu, même si j'entends les autres me dire que que c'est bien, hem, du fait, que moi je vois qu'il y a toujours des trucs qui vont pas et ben, heu, moi je suis pas satisfait et bah, forcément, heu, si mon travail me satisfait pas et ben, ça ça ça me rend un peu triste quelque part quoi, c'est vrai. Mmh.
Mmh mh. Mmh. Non mais c'est vrai que je j'entends mieux et je peux que comprendre ça et par rapport à ça, heu, ben, on va essayer je vais essayer éventuellement de te donner peut-être des conseils alors tu me diras ce que tu en penses, si peut-être que tu as déjà fait ça, mais heu, peut-être, heu, voilà ce en fait quand tu quand tu t'autocritiques surtout quand tu es s dans un tr quand tu fais un travail de groupe ou en tout cas, quand c'est un travail en on va dire en concurrence, ben en fait, c'est de voilà de s'auto en fait se dire que OK, c'est bien tu t'autocritiques, c'est bien ça te parce que ça te permet d'être meilleur mais de aussi de de voir la réalité un peu en face si je peux dire ça comme ça mais c'est que les gens sont bien bien moins meilleurs que toi, quoi. En fait, il faut se dire que toi tu te sens voilà faut alors je comprends le fait de voilà de sussoss s'autocritiquer ça permet vraiment d'aller chercher plus loin mais heu, à chaque fois, bah de ce que j'entends tu es quand même souvent dans les meilleurs et souvent le 1er dans ta catégorie et peut-être penser à aux autres personnes et du coup, le fait de voilà de toujours être 1er ça, ben voilà c'est accepter ces «petites victoires» entre guillemets si on peut dire ça comme ça.
OK. Mmh. Alors ça, c'est un truc, heu, ouais, où j'ai beaucoup de mal, ouais, d'accepter mes victoires et et c'est vrai que, heu, bah maintenant qu'on en discute, heu, c'est peut-être un truc qu'il faudrait que je fasse, heu, plus souvent. Ouais.
Tout à fait. Tout à fait et puis, heu, voilà et s s et surtout, heu, voilà avant la critique, heu, cher heu, éventuellement le conseil que je pourrais éventuellement d ah peut-être que tu y as déjà pensé à le faire d'ailleurs mais chercher, heu, on va dire des preuves, voilà alors c'est ce que tu m'avais dit, tu me disais qu'il y a toujours des choses à modifier mais peut-être, en fait, se comparer aux à aux autres trava aux, et aux autres travaux si on peut dire ça comme ça des des autres tout simplement et heu, et donc heu, par exemple, quand je sais pas si c'est du dessin là, je sais pas si tu reprends du dessin, mais en fait, heu, si c'est un truc si c'est quelque chose où tu dois te comparer, bah, voilà. Alors tu auras t on pourra toujours faire mieux mais déjà, c'est bien de voir la voilà le fait des de voir les erreurs mais le voir aussi, heu, au dans le travers des dessins des autres ou en travers des des projets des autres aussi ça veut dire que toi, heu, tu t'es b ton projet est déjà bien meilleur que ceux des autres. Déjà, ça peut déjà être pas mal de se dire de relativiser un peu là-dessus.
Mmh. Mouais. Ouais, ouais, ouais,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 ouais, ouais, de heu, bah, en en l'occurrence, ouais, c'est vrai que pour cette, heu, hem, cette, heu, cette situation-là à l'école, c'est vrai que j'avais fait un un bon travail et que j'étais dans les meilleurs, quoi. Donc heu, bah, peut-être qu'il faut que je je célèbre ça un petit peu plus de de mon côté et je pense que ça va m'aider à à lâcher un petit peu de poids, heu, d de ce côté-là. Mmh.
Mmh. C'est ça! Oui et puis heu, moi, éventuellement, le dernier conseil que je pourrais, éventuellement, te donner, heu, tu me diras ce que tu en penses, mais voilà se parler un peu avec bienveillance, voilà se parler devant le miroir. Voilà, heu, au lieu de se critiquer, se parler, se dire les choses, se dire ce qu'on a fait. Alors, c'est se critiquer mais d'une manière plutôt constructive, alors pas tout le temps, mais heu, voilà, vraiment se parler et sourire, se sourire à soi-même. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça mais heu heu, vraiment, ça va vraiment faire du bien.
Mmh. Ouais. Ouais, mais c'est pas mal ça ça, ouais les les les affirmations positives de de miroir, heu. J'ai un pote qui m'avait parlé de ça et heu, bah, effectivement, ouais, je je connaissais pas et puis j'avais mis ça de côté, mais heu, bah, je pense que, heu, tu vois, pour, heu, pallier à ça, ça devrait être un un bon, heu, une bonne technique, en tout cas à essayer, c'est clair. Beh, écoute je vais, heu, beh, je vais carrément essayer, heu et puis, bah, on va voir ce que ça donne, hein. Bah, en tout cas, bah, merci de ton écoute, heu, attentive et puis, ben, de ces bons conseils qui vont, heu, bah, d qui devraient bien me servir.
C'est ça! À essayer, tout à fait. Eh beh, écoute, j'espère surtout que ça va bien te servir et moi, heu et ben, le fait que, voilà, moi, je crois en toi pour que, voilà, progressivement, tu arrêtes de, voilà, de t'autocritiquer parce que tu as l'air d'être vraiment super fort dans ton domaine donc profite aussi de je veux dire de la l gloire, si on peut dire ça comme ça mais vraiment profite de de la bonne manière de de ceci, en tout cas, mais je crois en toi.
Merci, merci à toi.